Oke, berarti, eee, cara yang Kakak, sampaikan tadi itu bisa untuk menenangkan dan juga kalau misalnya kepalaku sakit seperti itu berarti penyebabnya bisa jadi karena aku kurang cairan ya, Kak, oke aku baru tahu sih baru tahu sih aku, Kak. Berarti mungkin nanti bisa kayak tercukupi lah untuk minumnya ya Kak, jadi biar enggak sakit kepala. Oke sih boleh, nanti aku coba. Tapi mungkin ada enggak sih, Kak, saran-saran lain biar supaya kayak tidurnya cepat, gitu, Kak. Tadi kan untuk meringankan sakit kepala, gitu.
Betul, bisa jadi. Iya. Mhm.
Nah, mungkin ada Kakak saran untuk biar supaya mata ini be berat, tapi tidurnya itu cepat juga, gitu?
Oke